طبعًا في ال الفترة الحالية السوشيال ميديا بقت خدت جزء كتير جدًا من حياة الناس، وبدأت ت تمثّل كتير جدًا من أوقاتهم، أو تاخد كتير من أوقاتهم، فأنا عاوزك تقول لي بقى، أنت شايف إن إزاي آآ، السوشيال ميديا بتأثر على الأذواق؟
آآ، بُصّ والله أنا باشوف إن السوشيال ميديا دي من أكتر الحاجات دلوقتي حاليًا في الوضع اللي إحنا فيه ده، هي اللي بتتحكم في الذوق العام عامةً بقى, لكُلّ الناس يعني أو أو لأغلبهم خلّينا بس ما ما ما نحصرش الناس كلّها، آآ، الموضوع بقى
إمم، طب إزاي بتتحكم إزاي مثلًا في أذواق الن بالنسبة لإيه؟
بالنسبة لأن مش عارف بانزل دلوقتي مثلًا الشارع ألاقي إن الناس كلّها شبه بعض بقى، سواء في لبسها، سواء في طريقة كلامها، سواء في الحاجات ال المواضيع اللي هُم بيتكلّموا فيها أصلًا، عارف آآ فكرة إن مثلًا ترند طالع ف ف فتلاقي الناس كلّها عارفاه والناس كلّها بتتكلّم عليه، يا جماعة هو <tsk> آآ، مش عارف خ خلت الناس كلّها شبه بعضها كده، أو بقى آآ الفئات اللي شبه بعض من الناس بقوا بيتكلّموا في نفس المواضيع دايمًا.
آه. أن أنت شايف مثلًا إن إن الترند بقى خلّى الناس مثلًا آآ ب بتمشي وراه على طول، يعني هو اللي هو اللي بقى الصيحة اللي ماشية مثلًا إن كلّه سواء قلت لي مثلًا ككلام مثلًا إنّه كلّه بيتكلّم فيه، بقى كلّه معظم متابع الترند ده فبيتكلم فيه، أو برضو قلت لي اللبس إنّه مثلًا كلّه بقى لابس لو حاجة مثلًا طلع موضة أو ترند جديد، فكلّه بيبقى أو المعظم زي ما بتقول مش الكُلّ بيبقى ن عامل نَفس الحاجة دي أو لابس نَفس الحاجة دي، فده التأثير يعني؟
بالضبط، يعني إيه تعالَ بس دلوقتي كده انزل الشارع، هتلاقي بقى إيه كل اللي ماشي قدّامك دلوقتي في في الشباب بقى اللي يُقال عليهم Gen Z اللي هُم بقى الشباب الصغير لسه اللي في ثانوي وف لسه في المراحل الأولى من الجامعات، هتلاقيه لابس ال
آه، الجيل الجيل الحديث يعني.
آه، آه هتلاقيه كُلُّه بقى متأثر بنفس الثقافة لابس الOver Size وال لو في مثلًا جزم كبيرة عالية، وحالق حلاقة مُعينة اللي هي الMullet عاملين بقى كده شكل بعض بالضبط، أنا أقسم بالله مرة أنا العيد اللي فات ده، أنا نزلت الشارع قبل قبل العيد اللي هو يوم الوقفة، أنا أنا تقريبًا آآ شايف واحد بس قُدامي وعمّال يتكرر، كتير بقى نفس الشكل بكُلّ حاجة هو، هو.
<laughs> كُلُّه، كُلُّه بيلبس نفس الحاجة يعني، ونفس الحَالِقة، ونفس اللِّبس في كُلُذه تقريبًا، يعني في في آآ ترند واحد م مسيطر عليهم أو آآ مأثِّر عليهم بصفة كبيرة.
نفس كُلّ حاجة، عارف حتى طريقة الكلام، يعني آآ ما ما توصلّش لكده، تلاقي إن ال الشباب أو أو البنات بقى بيتكلّموا بنفس الطريقة، آآ بنفس الTone بيستخدموا نفس المُصطلحات، في في كمان مُصطلحات بتطلع جديدة كده آآ من وقت للتاني، تلاقي إن هي عمرك ما سمعتها قبل كده في حياتك، ومرة واحدة الناس كُلّها بقت بتقولها، طب أنتم عرفتوها إمتى، عرفتوها إزاي؟ كل ده بسبب السوشيال ميديا.
طب احكِ لي زي إيه مثلًا كده؟
إيه؟
زي إيه مثلًا، مثلًا اديني مثال كده، حاجة مثلًا كلام انتشر فجأة مثلًا ما كانش موجود قبل كده، و وازاي عرفت إن ده هو تأثير السوشيال ميديا برضه؟
ها هاقول لك يعني مثلًا آآ في في حاجة كده قعدت فترة أنا مش فاهم هي إيه، كلمة اسمها دايلولو مثلًا، ف <tsk> الناس كُلّها بتقولها دايلولو، دايلولو مش عارف إيه دايلولو دي يا جماعة؟ أ تطلع إن هو آآ جاية م جاية م يعني مطلّعينها من كلمة آآ Delusion يعني اللي هو إيه <tsk> آآ شخص كده أ أ م أنا مش عارف حتى <laughs> مش عارف وصفها، يعني مش عارف وصف الشخص أنا عارفها بالEnglish فاهم؟ بالضبط.
طب دي معناها إيه دي؟ <laughs> آه، هي جملة غريبة، ف ف فهي من غرابتها ال ال ال استغربت كُلُّه بيتكلّم فيها إزَّاي، ف <tsk> طب طب طب قُل لي بقى أنت إزاي عرفت إن إن ده تأثيرها مثلًا من السوشيال ميديا أو ال أو إن الناس دي بتتكلِّم عليها من الموضوع ده؟
ي أنا ما اعرفش، أنا قاعد آآ، في قعدة كده في وسط ناس م من هذا المجتمع يعني، اللي هو بقى ال ال الناس اللي لسه طالعة بقى، الن الناشئة دي، <tsk> لقيتهم برضو إيه واحدة بتتكلم على واحدة بتقول لها يا بنتي أنتِ عيلة pick me ،pick me، ف آآ، يعني إيه pick me يا بنتي؟ ت تقول لي pick me يعني البنت اللي بتص بتتصنَّع، آه بتتصنَّع قدام ال الناس علشان الناس يقولوا عليها إن هي شخصية ودودة وبتاع، <tsk> أ أنتم بتطلَّعوا الحاجات دي إمتى؟ أ ألاقي إن ده كان طالع بسبب ترند بنت طلعت عملِتُه هي أول واحدة اخترعت الكلمة دي، والفيديو بتاعها طلع ترند، فبقت البنات كلّها بتقولها على بعض، ف فبقى فعلًا في كده قمة من ال ال عارف أنت اللي هُم ب بي بيمشوا ورا بعض كده عمياني.
هم بيطلّعوا كلام جديد والّا إيه <chuckles> اللغة. <chuckles> إمم. فهمتك، طب طب أنت شايف مثلًا الترندات أو الحاجات اللي أنت بتقول عليها دي مُتحكَّم فيها مثلًا، والّا هي بتيجي مثلًا كده آآ، دُور المؤثرين هُم اللي بيعملوها ويعني بتيجي ب بشكل غير مفاجئ أو غير غير متوقَّع، والّا بتبقى حاجة متخطط لها فعلًا و ومعروف مثلًا الترند ده هيتكلم في موضوع زي كذا، فبيبقى مُتحكَّم فيه سواء من جهة أو منظَّمة، أنت شايف الح الحاجة دي إزاي؟
بُصّ، هي ليها ليها شقِّين بصراحة، يعني فيه حاجات بتطلع بالصدفة البحتة، اللي هو ما حدش مرتب لها، وما حدش عامل حسابها، فيه حاجات تانية لأ، في حاجات تبقى مؤثر مثلًا ما عمل حاجة وطلع ترند فعجبه الموضوع أوي، فهو بقى عايز كُلّ شوية يطلع بحاجة جديدة كده عشان الناس تفضل نتكلم عليه ويفضل إن هو بقى اللي مغيّر آآ، شكل الشارع، وهو ال دايمًا حقيقي، ودايمًا بيخلي الناس كلّها شبهه وكُلّ الكلام ده، فباشوف ده وباشوف ده يعني بصراحة.
إمم فهمتك. طيب ب بالنسبة ل ال اللي بيبقى مُتحكّم فيها، أنت شايف مثلًا اللي بيبقى آآ ال المُتحكّم في الحاجات دي مثلًا بيبقى إيه؟ هيئات أجنبية والّا الخوارزميات العادية بتاع مثلًا ال ال الفيسبوك أو البرامج السوشيال ميديا والّا مثلًا بتبقى إعلانات مثلًا مدفوعة. حد مثلًا دافع إعلانات فهي بتظهر للناس كُلّها ف ف فبتبقى تريند بقى، والّا أنت شايف مثلًا الموضوع ده إزاي؟
آه. إمم. مش حاجات والله مدفو مش حاجات أجنبية أو حاجات مدفوعة، هو لا، لأ. ده بتبقى حاجة اتعملت كده عملت بَلْبَلة شوية، فالناس بدأت تتكلّم عليها. فبقى أ الناس كمان بتِوصِم الشخص اللي ما بيتكلّمش عن الحاجة دي بإن هو بقى إنسان أنت لسّه قديم، ولسّه آآ مش معانا في ال في ال في اللي بيحصل دلوقتي ومش متابع ومش عارف إيه. فتلاقي إن الناس بتخاف بقى إن هي حاجة تحصل وم وهي م م ما تشاركش فيها علشان ما يتقالش عليها الكلمتين دول فبتشارك غصب عنها بقى سواء عاجبها أو مش عاجبها. فهو الموضوع بيمشي كده. بسبب إيه؟ بسبب الخوارزميات برضه زي ما أنت قُلت يعني بصراحة ام باشوف إن الخوارزميات دي حاجة أ على قد أما هي حلوة وكل شيء وعلى على قد أما هي يعني أ كارثة كبيرة جدًا بصراحة.
إمم. فهمت. أكيد طبعًا كل شيء وليه مميزات وليه عيوب عندك حق في النقطة. دي طب قُل لي بقى، أنت قُلت لي مثلًا آآ في تريندات كتيرة بتطلع بتختلف بقى من وقت وت وتخت يعني بتحس إنّها ك ك غريبة عليك و وبتطلع كتيرة زي مثلًا البنات أو الأولاد أو أيًا كان. طب أنت شايف مثلًا التريند ده مثلًا ليه بيطلع مثلًا بسرعة و ال ود ود يعني اللي بيطلع النهاردة مثلًا بتنْسى بتاع امبارح و ويتغيّر باستمرار؟ ليه السوشيال ميديا بقى بتخلّي مثلًا ال ال التريندات دي بتتغيّر بسرعة كده ما يعني السرعة دي حاجة كويسة فعلًا، والّا دي حاجة بقى دي حاجة سلبية؟
إمم. هاقول لك، آآ بُص، لو جيت بصّيت كده هتلاقي إن الناس دايمًا بتميل لل إن هي مثلًا تبقى في طبقة اجتماعية أعلى من اللي هي فيها، فإيه اللي بيحصل؟ آآ في فترة كده مثلًا كان منتشر المهرجانات، أغاني مثلًا، فاهم؟ تلاقي الناس كلّها بتسمع مهرجانات.
آه، الأغاني اللي هي ال المهرجانات وكده، آه، فجأة كده.
آه، تلاقي الناس كلها كانت بتسمع مهرجانات بلا استثناء، وأي حد ما بيسمعش مهرجانات بقى يتقال عليه إن هو شخص قديم، و ويا عم خلّيك أنت مش شباب والّا إيه؟ أنت عجِّزت والّا إيه؟ أنت مش عارف لسه بقى في أم كلثوم وعبد الحليم، بت كان بيتقال عليه كده، تمام؟ آآ المهرجانات آآ شوية شوية، هاه، راح طالع الراب بقى أي حد ما بيسمعش راب دلوقتي، ده أنت بقى لسه بتسمع مهرجانات، ده أنت شخص قديم، ده أنت شخص مش عارف إيه؛ ف فتلاقي إن الناس بتوع المهرجانات اللي كانوا بيسمعوا مهرجانات علشان ما يتقالش عليهم الكلام ده، هايروحوا يسمعوا راب؛ لأن شايفين الناس بتوع الراب دلوقتي هُم ال اللي عايشين على الساحة، و الlife style بتاعهم بقى شكله مش عارف إيه، وبيروحوا أماكن عاملة إزاي وبتاع، فعايزين يبقوا شبههم، فيروحوا هُم كمان يسمعوا راب قال يعني كده هيبقوا شبههم، <tsk> ب ب ب ب هي ال الحاجة بتبقى عبثية جدًا، ما لهاش منطق، فاهم؟
تمام. يعني أنت ف ي يعني أنت شايف إن ال إن الترندات أو إن الحاجة اللي بتطلع دِيًا، سواء بقى مهرجانات في فترة مُعيّنة، أو زي ما قلت لي راب هي المُتحكمة في في في الشباب، أو مُتحكمة في الجيل الحالي، مش هُم اللي مت مش مش هُم ال ال اللي هُم سيد قرارهم يعني أو الحاجة دي كويسة لأ نعملها، لأ مش كويسة، لأ، هو التريند اللي هو المتحكم فيهم، واللي بيبقى ما مثلًا مختلف أو ما بيعملش يبقى هو الغريب؟
إمم. بالضبط آه، يعني هو ال آآ، تحس إن ما فيش بقى حد ليه ذوق مختلف، هو كلّه بقى موجّه دلوقتي، كلّه عايز ي يلحق يبقى شبه الناس، هو مش مش عايز ي يختلف، مش عايز يتفرّد بشيء، آآ، يعني عايز أقول لك أنا كنت باسمع الراب ده من قبل امّا ي ينتشر، من قبل امّا في حاجة الناس تعرف يعني إيه راب أصلًا، في حاجة بقى كده من 2000 مثلًا آه.
آه، قبل ما يبقى ت
من 2009، 2010، حاجة حاجة زي كده، اللي هو ما كانش حد يعرف أصلًا يعني إيه راب، أ أنا أنا أنا شخصيًا لمّا بالاقي حاجة عليها إقبال شديد كده ب ب بابعد عنها جدًا، دلوقتي أنا ما باسمعش راب خالص عشان حاسس إن هو لو سمعت راب هيبقى بقى هيتقال عليَّ علشان بتسمع راب علشان الترند، وبت <tsk> و وأصلًا عارف أنت فكرة لمّا ال ال الطلب بيزيد على السلعة، فالسلعة قيمتها بتقل؟ ده اللي بيحصل بالضبط، الناس كلّها بتهجم على حاجة مَرّة واحدة فقيمتها بتقل جدًا، فب ب ما بتقعدش بقى حتّى لو هي كانت حلوة في الأول، مع الوقت بتختفي.
آه. فهمت. آه، الجملة ديًّا الجملة اللي أنت قلتها دي جميلة أوي، لمّا الطلب بيزيد على على سلعة معينة أو على المعروض، فالجودة اللي بتاعة العرض أو بتاعة السلعة ديًّا مش هتبقى زي زمان، لأن هو عاوز يطلّع منتج للط للطلبات الكتيرة دي، فطبعًا الجودة هتقل، أنت عندك حق، الجملة دي جميلة جدًا فعلًا، طب قُل لي بقى آه، السوشيال ميديا بالنسبة لك مثلًا هل كلّها واحد؟ يعني مثلًا آآ، تأثير الفيسبوك زي تأثير مثلًا الإنستجرام، زي تأثير الواتساب، زي تأثير التيك توك واليوتيوب مثلًا، والّا كُلّ حاجة مختلفة عن التانية؟
بالضبط. أ أم إمم. لا لا لا لأ، كُلّ حاجة ليها جمهورها، وكُلّ حاجة لي يعني عارف أنا بابقى قاعد كده مثلًا مع مع شخص بيتكلم معايا، بابقى عارف الشخص ده بيحب يوتيوب أكتر، والّا بيحب تيك توك من غير ما يقول لي، يعني هو أنا من طريقة كلامه، ومن ستايل حياته وشكله وأسلوبه بابقى عارف ده فان أكتر للأبليكيشن بتاع يوتيوب والّا للأبليكيشن بتاع تيك توك يعني، ب باحس إن الناس بصراحة يعني بتوع يوتيوب دول آآ، مثقفين، متّزنين شوية، عندهم لسه عندهم يعني عندهم وعي زيادة، لأن يوتيوب من المنصات ال اللي أنت لازم تبذل مجهود علشان آآ، تبقى فان ليها يعني، مش مش مش زي التيك توك. آه.
ازاي دي بقى. إمم. آه فهمتك، آه آه، أنت شايف إن اليوتيوب ده مثلًا بيبقى فيه ثقافة شوية، ال اللي بيخشوا مثلًا عاوز حد يكون مثقف، حد إن هو حابب إنه يتعلم حاجة فبيدوّر أكتر، مش سهل إنه يلاقي مثلًا الحاجة ديًّا، ف فده آآ، بالنسبة لك حاجة كويسة، ب ب بتوضح لك إن الشخص ده مهتم فعلًا يعرف معلومة، مش مش فاتح ي يشوف أي حاجة كده وخلاص.
ب بالضبط آه، يعني هتلاقي حتّى لمّا بيفتح معاك حوار بيتناقش بعمق أوي، لأن يوتيوب أصلًا فيديوهاته طويلة جدًا، فأي معلومة بياخدها من اليوتيوب بتبقى بقى مُفصَّلة، وعميقة وكلّها تفاصيل، على عكس اللي بياخد معلومة مثلًا ل لو هنتكلم على معلومات هادفة يعني، على عكس اللي بي بي بياخد معلومة من تيك توك تلاقيه لأ، هو عارف قُشور عنها بس، عارف مجرد آآ، المعلومة تيجي بقى تسأله في تفاصيلها، يقول لك لا والله هو الفيديو كان 30 ثانية بس. <laughs>
فهمت. آه فهمتك، طب لو عاوز بقى آخدك لنقطة من السوشيال ميديا، اللي هي نقطة المؤثرين أو ال آآ، آآ، المؤثرين اللي بيطلعوا أو الbloggers أو أيًا كان ال ال الاسم المسمى ليهم، أنت شايف دورهم دولًا بقوا دلوقتي مثل أعلى فعلًا، وهل هُم يستحقوا إن هُم يبقوا مثل أعلى ل للناس د علشان هُم عندهم بس متابعين كتير، والّا أنت شايف إن المفروض المثل الأعلى ده يكون بصفات معينة، مش المتابعين أو المشاهدات؟
ف آه. إمم. لا لا لا لا، لازم لازم آآ م يبقى عنده صفات مُعيّنة، مش أي حد عنده مشاهدات بقى مثل أعلى، يعني حاجة بشعة جدًا باشوفها إن بيقيّموا الناس دلوقتي على عندهم كام follower على Instagram والّا على TikTok والّا على أي حاجة، على أي منصة. و وفي ناس بتبقى أصلًا جايبة ال الviews دي من حاجة سلبية هي عَمَلِتها، حاجة مثلًا سيئة طلعت تريند فجالها عدد متابعين قد كده، فخلاص ده بقى بلوجر طب بلوجر ليه؟ ده ده أصلًا اتشهر بطريقة غلط، أنت هتصدقه إزاي؟ ف يقول لك لأ، بس عنده متابعين.
إمم. خلّيني أقاطعك فى الحتة دي. آه أنت قصدك إن هو استغل مبدأ اللي هو إيه، خالف تُعرف فعمل حاجة غريبة عن المعتاد، فالناس كلّها مثلًا عندها فضول تعرفها فده اللي زوِد مشاهداته؟
ب بالضبط، يعني بيبقى حاجة حاجة زي كده. أنا باشوف بقى لأ إن إن يعني في آآ صُناع محتوى وفي ناس بلوجرز وفي ناس influencers بجد آآ جيدين جدًا، و وأنا باحب أتابعهم بصراحة، يعني ما عنديش مشكلة معاهم ولكن لمّا تيجي تبُص على ثقافتهم إيه، وتيجي تبُص على الخلفية اللي هُم جايين منها، تلاقيها خلفية فعلًا تقيلة جدًا، وهُم عندهم شيء يقدموه، على عكس الناس التانيين، فهي ما ما ما باقيسهاش على فكرة أنا في مثلًا آآ influencers عندهم بس خ خمسة ألاف مُتابع أنا متابعهم، وناس تانية عندها ملايين أنا ما ما باحبش أتفرج عليهم نهائي يعني.
كويس جدًا إنك ب بت بت يعني بتحاول تحكم عقلك وبتحكم آآ، ال ال تشوف الصح والغلط في إيه في المتابعة وكده، طب حاجة أخيرة عاوز أعرفها منك، أنت شايف إن المؤثرين دولًا أثروا إزاي على الجيل اللي أنت قلت عليه، الجيل اللي هو آآ Gen اللي هو Gen Z ده أو الجيل الحديث آآ، هل بقى التأثير بالسلب والّا بالإيجاب؟ وهل فعلًا التأثير ده آآ، ممكن نتفاداه والّا للأسف بقى شيء إجباري؟
آه. آآ، أنا شايف إن إلى الآن التأثير بالإيج بال بالسلب للأسف يعني، في في بعض الحاجات في طريقة التفكير، في أسلوب الحياة اللي المفروض تتعاش أصلًا، آآ، التأثير إلى الآن سلبي كلّه كُلّ اللي طالع دلوقتي عايز يقلد الناس اللي ش اللي هو شايفها وخلاص، ولكن آآ، في ممكن ممكن نعالج ده، وممكن بقى لو يعني طلع حبة ناس كده نضاف بقوا influencers وبدأوا إن هُم يوعّوا الناس فعلًا، ممكن ده يتقلب والآية تتعكس تمامًا يعني.
والله يعني ن ن أتمنى ذلك طبعًا، آمم، صراحةً استفدت كتير أوي من المعلومات اللي قلتها لي النهارده، حابب إن أنا أشكرك عليها كتير وأتمنى إن أنا أقابلك تاني قريب.
حقيقي أنا كمان اتبسطت أوي بالكلام معاك وفعلًا أتمنى إن إحنا نتكلم دايمًا.